À, đúng, đúng, rất là hợp lý luôn, hay, hay nhá! Mình mình sẽ phải, ờ, cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Ê, nhưng mà bạn ơi, có có một cái vấn đề như thế này nữa này. Đó là thực ra ấy, nhiều khi là đó là mình, à, nói về, ờ, là, ừm, phía phía phía bên ngoài đi nha. Ờ, nếu như mà bây giờ ấy, mà ví dụ mình đã có một cái đối tượng ấy, thì hai bên thực sự là đã có cảm thông, có thể thương nhau thật sự đấy, nhưng mà, à, khi mà quyết định đến cái vấn đề kết hôn ấy, thì nó lại có ảnh hưởng bởi những cái yếu tố như là về gia đình này, về, à, môn đăng hộ đối này. Đó. Thì, à, ờ, thực ra thì đến khi mà, à, thành cái vấn đề kết hôn ấy, mình thấy nó lại thành ra một cái, ưm, một một cái gì đó nó khác ấy, để mình phải lựa chọn. Đấy. Mình cũng không phải là hoàn toàn là lựa chọn vào tình yêu đâu, mà nó phải còn phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố nữa, rồi sự phù hợp nữa. Đó, thì mình thấy là, ờ, cái những cái cái điều này sao nó lại, ờ, ờ, không có không có màu hồng giống như là cái suy nghĩ của mình ấy. Đấy, cho nên là mình cũng, ơ, ơ, không có tin tưởng vào hôn nhân lắm.
<chuckles> Ừ. Ờ, cũng phải. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi nha khăn của rất là nhiều bạn ừm, tại vì người ta nói á, là hôn nhân không chỉ là từ số 0 mà nhiều kh lạ gia đình hai bên tự nhiên có một cái mối quan với nhau. Ờ. Đôi khi thì những cái trải nghiệm hôn nhân nó thế là vừa là từ gia đình bên Thế thì, ừm, bản thân của bạn phải có định nghĩa về cá nhân mình nha, hôn nhân đối với tôi là gì? Hôn nhân đối với tôi, tôi mong chờ điều gì?
Vậy đó bạn. Ừm. Ờ. Đúng rồi, không thể nào vừa lòng được tất cả. Ừm.